Ouais. On voit à quel point, voilà, donc, déjà, m'avait beaucoup aidé avec cette réservation de de de billets, en me donnant des instructions très claires. Elle a répété 3 fois l'heure, l'endroit et cetera. Donc, là, franchement, j'étais rodé. Donc, le lendemain, donc, voilà, je passe ma journée, heu, seul pour le coup et je pense beaucoup à la journée de la veille. Je me suis dit: «Heu, ça commence très bien, heu, heu, quelle belle rencontre et cetera» et donc, le soir, heu, c'était un bus de nuit. Donc, le soir, je me présente comme elle m'a dit, la station de bus, heu, je suis là, je suis même en avance, je suis au bon endroit, je suis rassuré. J'ai ma valise sur moi, tout va bien et heu, qui je vois? Et bah, je vois au loin arriver vers moi, Yoshimi, alors que c'était pas du tout prévu. Heu, elle vient avec son sac en plus. Elle habite très loin. Elle m'avait raconté qu'elle habitait super loin et cetera. Elle venait de sortir du travail et tout et je lui dis: «Mais mais qu'est-ce que tu fais là?» et là, ce qu'elle me dit ça m'a vraiment ému. Elle me dit: «En fait, je voulais juste m'assurer que tu étais au bon endroit, maintenant je suis rassurée et heu, ça me fait voilà, en fait, je voulais je pouvais pas, voilà, je pouvais pas, heu, comment dire, rentrer chez moi et me dire: "Est-ce qu'il a le bo"» parce que, heu, on pouvait pas trop communiquer, heu. À l'époque, c'était il y avait pas les s enfin, moi, j'avais pas de smartphones et cetera. On pouvait pas communiquer à distance, et du coup, elle a fait tout ce déplacement juste pour s'assurer, pour avoir l la conscience tranquille, comme elle me le disait, heu, que j'étais au bon endroit et là, ça m'a vraiment ému. Je me suis dit: «Mais, tu viens super loin, en plus, hier, tu m'as dit, c'était très clair, pour moi et cetera». Elle me dit: «Non, mais, ça me fait plaisir. Là, maintenant, je sais que que tu es au bon endroit et je peux, hem, comment dire, voilà, heu, rentrer chez moi tranquillement»
Ouais. Mouais. Ouais. Ouais. D'accord. Ah, ouais. Incroyable! <laughs> Ah! Ah ouais. Incroyable. Ouais. Hein, c'est incroyable!
mais, vraiment ça m'a vraiment ému et là, en fait, je voulais lui don donner tout l'or du monde que je n'avais pas et je lui dis: «Mais, qu'est-ce que je peux faire pour, heu, rendre aussi la pareille». Bon, là, par contre, pour le coup, vu que j'étais en avance, il y avait un café juste à côté. Je lui dis: «Bon, bah, cette fois-ci, est-ce que tu peux me laisser te payer un petit café quand même?» heu, c'était la moindre des choses. Là, elle l'a accepté et heu et du coup, je lui dis: «Non, mais fallait pas et tout» et puis, elle me dit: «Non, mais c'est c'est normal, c'est pas très grave et cetera, heu, c'est ça fait partie un peu, voilà, de de notre culture», mais, moi, je la soupçonnais que c'est pas la culture d entière du Japon. Je pense qu'elle aussi, sa personnalité avait beaucoup à faire, heu, là-dans. Donc, voilà, on a bu notre café, on s'est rappelé, voilà, de de la journée de la veille. On a dit qu'on va commencer, heu, on a fini notre discussion et à la fin, voilà, je suis monté dans le dans le bus jusqu'à la fenêtre, hein, heu. Elle attendait que je sois sur la fenêtre, que je lui dise au revoir de la main et cetera et c'est vrai que c'est un moment qui qui, heu, que que qui m'a beaucoup, heu, touché et d'ailleurs, j'y ai pensé pendant tout le le trajet. À la limite, je me suis dit heu: «Ah oui, c'est vrai qu'à la base, j'avais oublié que j'étais venu voir un autre ami, heu, s te ça n'avait rien à voir <chuckles> et cetera» et du coup, non, c'est vrai que c'était c'est un moment très touchant et hem, on a un petit peu gardé contact. Malheureusement, heu, <blows air> je pense qu'elle est jnam jamais venue, heu, en Europe. En tout cas, j'en suis je suis pas au courant et heu, bah, après, c'est dommage parce que c'est vrai que je me sens très redevable.
Ouais. Bien sûr. Ouais. <laughs> Ouais. Heu, ouais. <laughs> D'accord. Ouais. <laughs> Ouais. D'accord. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, de c'est ça, ouais. Ouais. Ouais. D'accord.